Ada banget jadi e untuk yang baru mulai kalau memang modalnya tidak ada atau terbatas kit bisa kita mulai dari thrifting kok. Banyak kok sekarang thrifting-thrifting yang bagus gitu, ya memang harus agak sabar ya kalau di trifting atau uj e beli pak heeh, sabar sabar buat milih gitu karena kan, biasanya ya betul betul biasanya kan, karena memang ya design-nya cuman adanya 1 itu, 1 ukuran kalau gak cukup ya, udah gitu tapi ya sabar aja gitu, sabar u dalam memilih-milih item-nya terus kalau misalnya mau tidak thrifting atau membeli item baru ya usahakan beli item yang sustainable fashion dan untuk lokal sendiri udah mulai banyak loh e sustainable fashion. Jadi gak melulu merek luar gitu, harganya lumayan sih tapi ya masih bisalah masih bisa dijangkau kok.
Kuncinya itu ya Kak, kesabaran. <laughs> Teliti juga gitu ya?
Jadi cobalah ber e melirik.
Jadi mending beli 1 gitu ya Kak, beli 1 dengan harga yang lebih tinggi sedikit enggak apa-apa gitu, tapi ya emang bisa bertahan lebih lama terus sustainable tadi ya.
Mhm, beli 1, beli 2. Betul banget. Yes, yes, yes benar sekali, begitu.
Wah, oke deh Kak, masih banyak nih pengalamannya udah cerita-cerita diceritakan juga tips-tipsnya juga nih, tadi di-share gitu ya, terus diobrolin juga sampai ke e cara-cara milihnya gitu ya. Makasih banyak ya Kak semoga e kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan bertemu di lain kesempatan.
Sama-sama. <chuckles> Yes yes. Iya, sama-sama.